Günümüzde birçok insanın yaşadığı dış görünüş ve beden imajı baskısı yaşıyorum, aslında. Yani, bu dış görünüşüm bedenimle ilgili, böyle, yoğun bir baskı hissediyorum. Her yerden ama sosyal medyadan genelde, işte, bu bana karşı olmasa bile insanların birbirlerine karşı acımasız, eee, bu ne deniyor buna? Emm, hani, vücut utandırma mı deniyor? Eee, yaptıklarından, falan, genel olarak insanların birbirlerinden hep bedenlerinin çok iyi olması gerekiyormuş gibi bir algı olduğunu düşünüyorum. Eee, bu belki biraz, eee, sosyal medyayla da arttı gibi geliyor bana. Mesela Facebook böyle değildi. Facebook fotoğrafı çeker laps atardın. Altındaki muhabbet, falan, önemliydi orada. Senin için oradaki deneyim, hani yaşadığın deneyim önemliydi. Iıı, Instagram biraz daha şeye döndürdü olayı, ııı, "Beğenileyim ben. Aman ben şöyle yakışıklıyım, ben, böyle, güzelim, eee, daha çok beğeni alayım." falan. Eee, böyle, sosyal medyanın yapısı da sanki, ııı, toplumu biraz şekillendirdi gibi geliyor. Ya, ben de kendimi çok beğenmiyorum. Böyle, aynaya baktığımda, falan, eee, böyle, daha kaslı olmak isterdim, mesela. Böyle bir, eee, göğüs kaslarım falan olsun isterdim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Eve doğru. Hı hı.
Böyle, biraz, eee, memelerim yerine, eee, böyle, yaşlı erkek memesi yerine de, böyle, genç kaslı er eee, erkek, eee, falan, olmak isterdim. Yani, kollarım falan da çok ince, böyle, ııı, ama, yani, işte, insan bir karşılaştırma içine giriyor. Bir gidiyorsun, gece kulübüne gittik geçen mesela, Bolivar diye bir gece kulübü var. Adamlar ne biçim kaslı! Siz ne ara yaptınız o vücutları yemediniz, içmediniz de, hani, eee, yarışmaya mümkün değil giremezsin ama bir sürekli bir, iii, yarışma hâline giriyorsun. Çünkü onlar standardı çok yükseltiyorlar. Hani, biraz da toplumun standardı yükseliyor. Eee, ben de o yüzden, böyle, daha da kendimi barışık, ııı, değil diye hissediyorum. Yani, böyle, içsel huzurum da bozuluyor. Eee, bu baskı bazen, eee, düşüncelerimi domine edebiliyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, evet, eee, hani, bu senin de söylediğin gibi Instagram’ın gelmesiyle beraber herkeste bir, böyle, mükemmel olma, eee, isteği, işte, eee, devamlı bir, eee, zorlama vs. bunlar tabii ki ortaya çıktı. Eee, ama, hani, eee, bu sonuçta sürdürülebilir bir şey de değil yani. Eee, buraya birazcık daha dikkat etmek lazım. Sonuçta herkes, eee, mükemmel olamaz. Tamam, belki birazcık kaslanabilirsin vs. ama sonuçta mesela siyah saçlıysan, hani, eee, sarışın olamayabilirsin veya, eee, koyu tenliysen, a eee, Michael Jackson gibi açık tenli, eee, ona dönüşemeyebilirsin, yani, birazcık, böyle, eee, bazı şeyleri, hani, eee, kabul edip onları, eee, göz ardı etmek gerekebilir. Mesela senin çevrende, eee, seni, böyle, darlayan arkadaşların oluyor mu? İşte, yok, "Kötü gözüküyorsun. Kilo ver, kilo al." İşte, eee; "Onu yap, bunu yap." diye. Yani, böyle bir şeye maruz kalıyor musun çevrenden?
Aynen. Evet. Hı hı. Yok, hayır. Onlar tam tersi rahatlatıcı şeyler de söyleyebiliyorlar aslında: "Şu X ülkeden de olabilirdin." falan, diyor. Hani, ne olduğu önemli değil. Eee, böyle: "Hep kendinden daha kötüleri gör." diyor ama, eee, ben, eee, böyle, geliştirilebilir özelliklerden bahsediyorum. Mesela, eee, kilo verilebilir, ııı, kas yapılabilir ama boy uzatılamaz falan, eee, ya da mesela şeyi bilmiyorum, yani, biraz yaşlanma etkisi de var, böyle. Eee, gözlerimin altında kırışıklıklar görüyorum. Geçen bir gece kulübüne gittim. Eee, kızla konuşmaya kalktım. Bana ilk cümlesi: "Çok yaşlısın." oldu.
Hımm. E, tabii ki. Evet. Hı hı.
İlk cümlesi, yani, tama ben de biraz yorgundum, geziyordum. Böyle, biraz, ııı, uykumu alamamışlık da vardı ama yorgunlukla ortaya çıkan bir <tsk> o kırışıklıklar falan, mesela, ama bilmiyorum, yani, değer mi? Ne yapayım, botoks mı yaptırayım, krem mi süreyim? Böyle şeyleri de, eee, biraz çok, ooo, zorlanıyorum açıkçası. Bir de bu sosyal medyadaki mükemmel bedenler var ya, eee, kendimi kötü hissettiriyor bana. O f filtreler, estetik dokunuşlar, uygulamalar, ya, b böyle, işte, bacak boyunu uzatan, eee, belini incelten uygulamalar bile var. Hepsi gerçek dışı bile olsa, yani, bir standart oluşturmuş toplumda ve, eee, biraz daha çok yüksek bir standart olduğunu düşünüyorum bunun.
Hımm. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Doğru, doğru düşünüyorsun, yani, eee, evet ama sen de hani farkındasın, bunun bir gerçekliği yok yani, eee, aslında dış dünyada. Bu sadece, sanal ortamda yaratılan bir, eee, mükemmeliyetçilik yani, eee, sonuçta, o sanal ortamda gördüğün insanların çoğu filtreler kullanıyor, işte senin de dediğin gibi. Bazıları makyaj, hani, bazıları, eee, bö böyle ameliyatlı falan oluyorlar. Hani, bunlar, eee, aslında evet, gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca, hani, o gece kulübünde sana “çok yaşlısın“ diyen, eee, kişiye belki, eee, atıyorum böyle çok, eee, marka bir gömlekle, böyle, kolunda, eee, Rolex saatle yaklaşsan, “O, ne kadar yakışıklısın.“ diyecekti. Yani, eee, bunu da bu şekilde de değerlendirebilirsin. Hani, biraz böyle, eee, yaşına odaklanmak yerine, hani, botoksa vs. belki gelirini arttırmayı deneyebilirsin. Mesela o gece kulübüne, atıyorum, Mercedes'le gitsen bu defa kimse sana “ay bu çok ya “yani en azından 100 kişiden 95'i böyle bir şey demeyecek. Veya, hani, böyle, bir gelirini arttırıp Mercedes alma şansın yoksa da hani kendi, eee, yaş grubuna uygun, eee, kişilere gidip de, hani, onlara yanaşabilirsin. Eee, onlardan böyle, eee, daha iyi geri dönüşler aldıkça, zaten moralin yükseleceği için, daha sonra, hani, diğer genç kızlara daha sonra gidebilirsin yüksek moralle. Çünkü onlar seni yüksek moralli gördüklerinde, “A, bu demek ki bir şeye güveniyor.“ diye, belki onlar da hani sendeki bu kendine güvenden etkilenip, hani, eee, bu şekilde davranmayabilirler. Eee, nasıl geliyor sence bu kulağa?
Değil mi? Hımm. Güzel. <giggles> Kulağa güzel geldi. Eee, önce öz güvenimi, eee, yükseltip, eee, ondan sonra onlara yönelmek. Evet, eee, bence oldukça, ımm, kulağa iyi geliyor. Tam bir, eee, çapkın tavsiyesi gibi oldu bu. Eee, hoşuma gitti ve evet, belki gelir yükseltip daha pahalı bir, eee, kıyafet, daha pahalı bir saatle, eee, belki yönelmek. Eee, yaşlanmış ama boş yaşlanmamış gibi bir oluşturabilir belki, doğru s söylüyorsun. Bazen de, emm, çevremden gelen yorumlar oluyor, işte, "Bu ne ya, kilo almışsın falan, eee, yüz hatların, kendine biraz bak. Saçı sakalı salmışsın falan." Hâlbuki sakalı falan d da bıyığımı falan da boyuyorum, yani, ben, eee, elimden gelen, eee, asgari özeni gösteriyorum diyelim. Yani, bazen, tabii insanlar iyi niyetle de söyleyebiliyor bunu. Ama, yani, ben gene de onu bir eleştiri gibi alıyorum. Ne yapayım? Eee, insan beyni, eee, böyle çalışıyor ve kıyafet seçerken bile öz güvenim sarsılıyor aslında. Bazı kıyafetleri giymeye cesaret edemiyorum çünkü üzerimde nasıl görünür falan, o, işte, yanlarım var falan. Yanlarım ya yapışırsa falan diye hep böyle bol kıyafetler, eee, giyme çabasındayım. Eee, tabii, yani, böyle giyim alışkanlıklarımı bile kısıtlıyor aslında. Çok daha fazla şey, eee, giyemiyorum bu baskıdan dolayı. Hâlbuki ben de renkli renkli kıyafetler giymek istiyorum aslında.
Tabii. Hı hı. E, tabii. Hı hı. Tabii, evet. Hı hı. Yani, renkli kıyafetler, aslında, hani, eee, giysen kimse seni, eee, belki de yadırgamız ama “o ne o, yanların var“ falan dediğini, bunlar aslında spor yaparak, eee, birazcık, hani, özen göstererek onlardan kurtulabilirsin aslında. Yani, boyunu uzatama- uzatamazsın ama belki enini inceltebilirsin, hani, birazcık böyle. Eğer bir sağlık, eee, sıkıntın yoksa. Hani, bu, eee, aslında birazcık, eee, fedakârlıkla başarılabilecek, eee, bir şey. Hani, hiç böyle bir spor yapmayı, spora gitmeyi vs. düşünüyor musun? Aklında var mı böyle bir şeyler?
Değil mi? Hı hı. Ya, aslında düşünüyorum spora gitmeyi ama, gittiğimde de, sa <coughs> sanki başarı elde edemiyorum sporda. Emm, yani, uğraşıyorum, uğraşıyorum, ııı, olmuyor gibi, eee, ben mi kolaya kaçıyorum, ne yapıyorum bilmiyorum. Iıı, sonucunu alamıyorum. Bir de, eee, sağ omuzum sakat benim, ondan da çok endişe ediyorum. Böyle, genelde omuz, birçok hareket üst vücuttaki omuz kullanılıyor. Eee, onu daha kötü yapacağım diye, zaten oradan bir gün ameliyat olmak zorunda kalacağım diye, eee, korkuyorum. Mesela, halı sahada kaleyi geçtiğimde falan, eskiden atlar zıplardım ben. Eee, şimdi o tekrardan, eee, acıyacak diye atlayamıyorum da, falan, mesela. Çok onun endişesini hissediyorum. Eee, biraz da ondan korktuğum için galiba spora yönelmiyorum. Eee, ama belki, emm, beslenme tarzı değişikliğiyle yapılabilir mi acaba bir şeyler? Ne yapılabilir acaba? Bu, eee, biraz daha o fa <coughs> çok kilo vermek gibi değil de, o fazla kısımları falan eritmeye dönük.
Hı hı. Evet. Hımm. Hımm. Olabilir. Yani evet, eee, yemekle, yani, eee, beslenmeyle birazcık o, eee, incelebilirsin ama o, eee, hani, eee, spor yapma kalınlaşmasını, eee, sağlamayabilir aslında. Hani omzunu biraz belki, o, eee, onu düzelttikten sonra, eee, spora başlamak, daha iyi bir fikir olabilir. Hani, bu olmuyorsa aslında, eee, zi ımm, eee, birazcık böyle, e, hani, zihnini geliştirebilirsin, mesela genel kültürünü arttırabilirsin. Bu da, eee, insanlara çekici gelebilir. Hatta bazı orta yaş, eee, erkekler, hani, birazcık böyle bilgiliyse, eee, daha böyle, bazı, ııı, insanlara, ııı, daha karizmatik gelebiliyorlar. Mesela Erman Toroğlu gibi yapabilirsin, o da mesela yaşlı ama saçını sakalını boyuyor, gayet fit duruyor. Mesela, hani, biraz da dobra konuşuyor, kendine, eee, onu örnek alabilirsin belki, hani, onun yaptıklarını yapabilirsin. Eee, sonuçta onun da, eee, kendinden küçük bir, eee, eş eşi var yani. Yi yirmi, 25 yaş aralarında fark var ama, işte, eee, onun umurunda değil. Tabii, o yüzden, hani, eee, yaşlandım diye hayat eee, bitmiyor. Kendine ne kadar bakarsan, o kadar süre genç kalabilirsin aslında.
Hıı. Allah Allah. Evet. O kadar. Evet, doğru söylüyorsun. Kendime bakmam, eee, öncelik, eee, yapılabilir. Eee, biraz daha omzumla ilgili belki bir fizyoterapiye gidebilirim. Dediğin mantıklı. Önce omzumu düzelttikten sonra biraz daha dikkatli, böyle, eee, şeyleri söyleyebilirim spor salondaki. O eğitmenler var ya
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet.
hocalar, hı, onlara, işte: "Benim biraz, ııı, sağ omzum, ııı, böyle, biraz rahatsız, riskli ona göre bir program yaz." eee, diyebilirim. Eee, sonra, evet, gelirimi yükseltmeye odaklanmak da iyi olabilir. Gelirimi nasıl yükseltebilirim?
Hı hı. Yani, eee, kendini, hani, eee, yaptığın işlerden biraz daha geliştirebilirsin veya ek iş bakabilirsin. Hani, eee, şu an iş yapıyorsan aynı anda başka bir işte çalışarak, eee, kendini geliştirebilirsin, ek eee, gelirini arttırabilirsin. Hiç bunları araştırdın mı?
Öyle. Eee, evet, aslında, yani, biraz araştırdım, çok araştırmadım. Eee, linktinkte LinkedIn'de, LinkedIn'de bazı, eee, alarmlar kurdum, iş alarmları. Eee, geliyor onlar, e-posta olarak, eee, ama çok, eee, bakamıyorum. Bildirimler de geliyor. Bakamıyorum. Eee, orada, böyle, uzaktan yapılabilecek bazı işler var aslında, eee, ya da daha iyi bir iş, eee, konusunda da, eee, biraz daha arayışa bulunabilirim aslında. Tamam, olur. Bu konuda biraz daha şey olsun o zaman, benim kafam, eee, açık olsun. Hem bir, emm, benim ödevlerim o zaman; önce biraz omzumla ilgili bir fizyoterapi, eee, sonrasında spora yazılmak, eee, sonra gelirimi, eee, yükseltmeye dönük, eee, bazı ek işler ya da mevcut işimi, ımm, daha iyileştirme, eee, olabilir. Eee, bir de, eee, biraz daha iyi beslenmek, dış görünüşüme dikkat etmek. Eee, bunlar belki, eee, evet, bu dış görünüş ve beden imajı baskısını, eee, kırmama yardımcı olabilir. Bana, kulağa gayet mantıklı geldi verdiğin tavsiyeler. Eee, teşekkür ederim sana bu tavsiyeler için.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Aynen. Rica ederim. Umarım, hani, eee, işe yaramışlardır. Sen de, iii, istediğin gibi bir görünüme ve, eee, mental sağlığa kavuşursun. Görüşmek üzere.
Umarım. Çok sağ ol. Görüşürüz.